อ๋อ เหรอ ต้องเข้าคลาสทั้งหมดเลยเหรอ?
ซึ่งมันไม่ได้เต็ม ใช่ พูดยังไงดี? มันไม่ได้เต็มรูปแบบขนาดนั้น
อา
หมายความว่า ตอนช่วงโควิดเนี่ย อาจารย์บางคนเนี่ย คือเขามีอัดวิดีโอให้เราได้ดูเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถพูด อาจจะมีคอร์สที่แบบ ออนไลน์ให้ได้เข้าไปคุย แต่ แต่ แต่ว่าพอถึงเวลา พอหมดโควิด อะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็ไม่ได้
อา
เน้นที่ออนไลน์ขนาดนั้น เขาก็ยังเน้น on-site อยู่
อืม ค่ะ ก็เข้าใจได้ว่า พอหมดโควิด แล้วก็ต้องเข้าเรียนอะเนาะ อืม ค่ะ
แต่ว่า ถึงเวลาก็อยากให้ ให้มาห้องนะ อืม ใช่ แล้วเราก็รู้สึกว่า "อืม ก็อยากไปนะ แต่ว่าตอนนี้ก็พักก่อนเหนื่อย" <chuckles>
<laughs> เออ พักก่อน ทำงานก่อนนะคะ แล้วพอ จ อ่า จะ ที่เราเรียนได้ประกาศตัวนี้มาแล้วอะค่ะ ตอนเนี้ยทำงานแล้วเนาะ แล้วเรายังได้ใช้โปรแกรมพื้นฐานพวกนี้อยู่ไหมคะ?
ค่ะ จริง ๆ แล้วพอไม่ ไม่ เหมือนยังไม่ได้ใช้โปรแกรมจริง ๆ นะคะ แต่ว่าได้ไปคุยเหมือนต้องไป เขาเรียกอะไร ประสานงานกับแผนกที่เขาใช้พวกเนี้ย แล้วเราก็ประสานงานได้ดี หมายความว่า เราเข้าใจว่า เขากำลังพูดอะไรอยู่
หมายถึง เขาสื่อถึงอะไร อา เขาสื่อถึงเรื่องอะไร? มัน มันเหมือนการพูดภาษาเดียวกัน ก็เลยเข้าใจกันได้ง่ายขึ้น
ใช่ ใช่ แล้วเราก็เหมือนกับว่า ถ้าสมมุติว่า แผนกไอทีหรือแผนกที่ทำดาตาเบส อย่างเงี้ย แล้วเราจะขอว่า "เฮ้ย เราขอหน้าตา Database Dashboard แบบนี้ได้ไหม SEL มันดึงแบบนี้ได้ไหม แบบ น ได้ไหม" อยู่งี้ หรือว่า "ใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ไหม" เขาก็ โอ้ นู่นนี่นั่นแล้ว ถ้า บางทีอะเราก็ไม่ได้เข้าใจหมดหมายความว่า เราไม่ได้รู้หมด แต่เรา พอเราพูดเหมือนพื้นฐานให้เขาได้ยิน เขาก็จะเปิดใจ ที่จะคุยกับเรามากขึ้น
ค่ะ